Ya, son zamanlarda kendimde bir şey fark ettim. Böyle, eee, kendimi çok açıkça ifade edemiyorum, ifade etmeye de çekiniyorum. Yani, insanlarla mesela buluşuyorum ama, işte, karşı taraf ne der, işte, beni nasıl yargılar, yani, yargılar mı i veya, işte, bunu söylediğimi garip mi bulur? Gibi, eee, şeyleri düşündüğüm için, yani, kaygılandığım için çok fazla, böyle, eee, insanlarla iletişim kuramıyorum. Yani, bu da benim aslında, böyle, asosyal gözükmeme neden oluyor. Yani, içine kapanık biri olarak gözükmeme neden oluyor ve aslında, hani, böyle değilim. Çok, böyle, samimi olduğum insanlarla, hani, rahat olduğum için onlarla çok, böyle, rahat konuşabiliyorum. Eee, çok da konuşkan bir insanım ama, böyle, çok fazla samimi olmadığım insanların arasına girince böyle bir problem yaşıyorum. Eee, bu nedenle de seninle konuşmak istedim, yani, sana danışmak istedim. Hani, bunu nasıl çözebilirim, eee, yoksa, hani, bu çözülemeyecek bir şey mi? Belki beraber, hani, bir akıl yürütüp, eee, bir çözüm de bulabiliriz, diye düşündüm.
Tamam. Anladım. Anladım. Güzel. Hı hı. Tabii ki. Iıı, öncelikle paylaştığın için teşekkür ederim. Çünkü bu gerçekten, hani, eee, hem konuşması kolay bir şey değil hem de, eee, bazen çok, ııı, farklı hissettiğin bir duygu. Eee, ama bu aslında çok yaygın bir his olabilir ve tam olarak, hani, bir sorun olduğu veya bir problem olduğu anlamına gelmiyor. Eee, bazen sadece, böyle, farkında olduğun bir şey, e, hâline geliyor. Kalabalıkta yalnız hissetmek, bazen gerçekten, eee, çoğu insan aslında o kalabalıkta diğer farklı insanların da hissettiği bir şey, sen farkında olmasan da ya da onlar farkında olmasa da. Bu çoğu zaman, hani, bağ kurma ihtiyacının, böyle, eee, karşılanmamasından kaynaklanabiliyor ve bu bazen, hani, grupla da ilgili değil, seninle de ilgili değil. Bazen sadece, hani, doğru yerde olmadığın, ııı, anlamına gelebilir ama yine de, hani, eee, bu hisle, hani, eee, e, savaşmaktan ziyade, belki biraz şimdiden fark etmek, eee, güzel bir yola e gitmene sebep olabilir. O yüzden, biraz daha iyi anlamak için biraz sormak istiyorum. Mesela ne tür gruplarda böyle bir şey hissettin, eee, veya örnek verebileceğin bir an veya bir şey hatırlıyor musun, ııı, veya tam olarak nasıl hissettin o an? Hı hı.
Evet. Hı. Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. E, Hı hı. Ya, tabii ki. I hı. Tabii ki örnek vereyim, ııı, hani, daha iyi anlaman açısından. Mesela şimdi, eee, biz ayda 1 kere falan şirketle, işte, ya, böyle, bir aktiviteye gidiyoruz. Yani, hani, fiziksel aktivite diyelim ki go go kart veya, işte, böyle, eee, şey bovling gibi. Arada da, böyle, yemeklere gidiyoruz. Yani, aslında bunlar benim 4 senedir beraber çalıştığım insanlar. Hani, o kadar da, böyle, hiç tanımıyorum, ööö, gibi bir durum yok ama, işte, böyle, gittiğimizde mesela kimseye ben, hani, "Merhaba, merhaba." diyorum tabii ki, "Nasılsın?" falan diyorum da, işte, eee, yani, ben, iii, kimse benimle konuşmadıkça konuşmuyorum. Ya, onlar da benimle çok konuşmuyor işin açıkçası, yani, hani bir şey sorsalar bile, böyle, eee, yani, ben bir cümle verdik eee, söyledikten sonra muhabbet devam etmiyor. Ben de, böyle, çok, hani, şey yapamıyorum, ııı, konuşma açamıyorum. Çünkü, hani, dediğim gibi şey hissediyorum, böyle, çok fazla benimle iletişim kurmadıkları için, eee, konuşmak istemediklerini veya benim söylediklerimi hoş karşılamayacaklarını düşünüyorum. Hani, neden, bilmiyorum ama hep çünkü etrafıma bakıyorum, böyle, başkalarıyla hep konuşuyorlar. Hani, ben, böyle, biraz da aslında yalnız hissediyorum, yani, dışlanmış gibi hissediyorum. Kendimde problem varmış gibi hissediyorum. Eee, başka örnek vereyim iş dışında. Mesela bazen şeye gidiyorum, hobi gruplarına gidiyorum. Yani tamam, tabii ki orada kimseyi tanımıyorum, çok fazla konuşmamam normal ama, eee, mesela insanlar orada benim gibi, eee, ilk defa tanışıyorlar ama hemen kaynaşıyorlar, birbirleriyle konuşuyorlar. Ben aslında oraya, hani, yeni çevre edineyim, işte, sosyal, a aaa, ağ oluşturayım, diye gidiyorum. Hiçbir şey oluşturamadan geri dönüyorum.
Tabii. Evet. Güzel. Anladım. Olabilir. Evet. Hı hı. Peki. Anladım, yani, aslında, eee, m m birçok şeyden bahsettin ve, eee, bunlar böyle insanların çok farklı olduğu anlamına geliyor, yani, sen de fark etmişsindir dediğin gibi b hani bir anda o, eee, hobi grubuna gittiğinde bazı insanlar hemen böyle kaynaşıp konuşuyormuş gibi ama bunların böyle, eee, o insanların böyle tam olarak bağ kurduğu anlamına gelmiyor veya senin bağ kuramadığın anlamına gelmiyor. Bazı insanlar tabii ki çok daha hızlı, eee, kaynaşabiliyor veya konuşabiliyor. Eee, bu kesinlikle belki karşılık, eee, alıp alamamanla ilgili de. Çünkü dediğin gibi konuşmayı veya paylaşmayı seviyorsun. Bir de o o durumlarda insan zihni bazen, eee, kendini korumak için seni tuzaklara atabiliyor. Mesela beyninde bir an şey, eee, oluşuyor, hemen işte, a, kimse beni istemiyor veya dışarıda kal veya dışlanmış gibi hissettim. Bu, hani, sen dedin ya, hani, işte, "Nasılsın, iyi misinden sonrasına, çok gitmiyor." Belki mesela seninle konuşmama sebeplerinden bir tanesi senin böyle çok, eee, konuşmak istememen olabiliyor bazen ama tabii ki farkında olman çok, eee, kolay olmuyor her zaman. O yüzden mesela o hisse saldırmaktan ziyade ilk önce, hani, bunu fark etmen bile, eee, aslında gayet büyük bir adım. O noktada hani şunu söyleyebilirim, mesela şeyi düşünebiliyor musun? Hani grupta diyelim ki 5-10 kişi var iş yerinden, o eee, buluşmaya gittiğinizde. Orada mesela aralarından bir tanesinin böyle özellikle birazcık daha yakın olduğun, eee, biri var mı öyle? Eee, o o onaylayabileceğin veya diyelim ki biraz daha şansın olursa aslında böyle daha derin, hislerini paylaşabileceğin biri var mı?
Hı hı. Hı hı. Hımm. Heh aynen. Hıı. Hıı. Evet. Hıı. Hı hı. Yani, var aslında, hani, bir arkadaş bir arkadaşım değil, bir iş arkadaşım var. Hani, en azından onunla böyle şey üzerinden kullandığımız bir program var çalışırken online internetten, hani, daha sık konuşuyoruz, her gün konuşuyoruz ama, işte, şeyde böyle grup etkinliklerinde başka insanlar da olduğu için, hani, o, ııı, genelde onlarla konuşuyor. Aslında şey konusunda haklı olabilirsin, mesela, o insanlar benim konuşmak istemediğimi düşünüyor olabilirler. Hani, ben çünkü, hani, bir cümle verip c eee, cevaplayıp devam ettirmiyorum ya, belki öyle bir şey de olabilir aslında, hani, bunu hiç düşünmemiştim. Öyle olduğu için benim konuşmak istemediğimi düşündükleri için de belki, hani, çok benimle fazla iletişime geçmiyor olabilirler ve, dediğin gibi, hani, belki Ha, olabilir yani bunu hiç düşünmemiştim gerçekten çünkü dedim ya ben böyle şey gibi gözüküyorum, hani, içine kapanık, işte, sessiz, fazla konuşmak istemeyen biri gibi, ııı, gözüküyorum yani böyle ortamlarda ama aslında hiç böyle değilim. Hani, gerçekten bambaşka bir kişiliğe bürünüyorum. O da yanlış anlaşılmamak için herhâlde yani böyle düşünüyorum. Onun dışında da bir şey konusunda da haklısın tabii ki, hani, herkes farklı, farklı karakterlere sahip, hani, başkası böyle çok hemen, eee, sosyal, işte, dışa dönük, hemen böyle insanlarla kaynaşabilen, ııı, biriyken, hani, ben tamam öyle değilim ama, eee, tamamen farklı da gözükmek istemiyorum. Yani, hani, bu kadar yalnız hissetmek istemiyorum kendimi. Sonuçta, eee, kalabalığın içerisindeyim ama yine tek başıma gibi oluyorum. Dolayısıyla aslında belki şey yapabilirim, şimdi sen yakın ar hani, daha yakın olduğun biri var mı dedin ya, belki onunla mesela, hani, böyle etkinliklerde biraz daha konuşmaya çalışabilirim.
Anladım. Aynen öyle. Ya, belki rahatsız etmek istemiyorlardır. Anladım. Aynen. Anlıyorum. Evet. Aynen öyle ve gerçekten o söylediğim şeyi, ııı, doğru anladığın için sevindim. Çünkü, eee, hani, bazı insanların daha hızlı kaynaşıp kaynaşmaması böyle aslında bir problemden ziyade sadece bir fark olduğu anlamına geliyor ama bu bir açıdan senin için güzel bir şey çünkü sen, hani, böyle, ııı, herkesle böyle direkt bağ kurmak istemiyorsun, belki çok daha derin, daha özel, daha, eee, samimi bir şekilde arkadaşlık kurmak istiyorsun ve aslında, eee, fark ettiğim şeylerden bir tanesi de bu, bahsettiğin, eee, duruma göre bu buluşmaların çoğu, hani, iş yerinden dolayı olduğu için veya, işte, diyelim ki bu grup etkinliği olduğu için bazen bire bir bağ kurman gerçekten zor olabiliyor. Özellikle, hani, iş çerçevesi içerisinde sonuçta arkadaştan önce iş arkadaşı ol oldunuz. Dolayısıyla o kimliklerden arınmak bazen zor olabiliyor. Eee, ama, dediğin gibi, mesela, bir grup etkinliğinde, eee, o daha yakın olduğun, en azından daha çok konuştuğun arkadaşınla belki <swallows> daha çok konuşmaya başlarsan bir anda şeyi fark edebilirsin, diğer insanlar da senin, ııı, gerçek kişiliğini daha kolay böyle, eee, filtresiz filtresiz şekilde görebilirler. Çünkü bazen, hani, sessiz veya konuşmak istemeyen bir arkadaş olur ama o da gayet çok sevilir ve istenir grupta s ve hiç kimse onunla böyle çok uğraşmaz veya onu rahatsız etmez çünkü o insan biraz öyle takılmayı sever, eee, ve herkes ona öyle saygı gösterir. Belki bir açıdan mesela sana saygı gösterdikleri için, eee, dediğin gibi, hani, seni bazen yanlış anlıyorlar, belki içine dönük veya içine kapanık veya daha asosyal olarak görüyorlar. Eee, o yüzden öyle davranıyor olabilirler ama gerçek böyle, eee, enerjini görürlerse, eee, bazı insanlarla elbette bağ kurabilirsin. Iıı, dolayısıyla, hani, kendine biraz zaman verip biraz daha anlayış gösterirsen belki daha rahatlar rahatlayıp biriyle, hani, konuşmaya başlayabilirsin.
Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Umarım. Hıı. Hı hı. Olabilir. Olabilir. Ya, zaten, hani, eee, şey nasıl diyeyim, hepsiyle herkesle konuşmama gerek yok yani. Hani, 1-2 tanesiyle böyle iletişim kursam, yani düşünsene böyle masadasın, işte, 15 kişilik bir grup var, ben orada tek başıma oturuyorum, hani, kimseyle konuşmuyorum. Dolayısıyla her etkinlik benim için çok sıkıcı geçiyor. Eee, bu nedenle de gitmek de istemiyorum bazen. Hatta bir ara böyle, ııı, çok gitmemezlik yaptım ama bu sefer de tabii, tuhaf karşılanıyor. Hani, ben sanki onlarla hiçbir şey paylaşmak istemiyormuşum gibi oldu. O yüzden git gidiyorum artık, eee, ve, hani, belki o çocukla biraz daha konuşursam aslında 1 tane daha kız var, hani, onunla da fena değilim. Eee, diğerlerine göre kıyasla yani. O ikisiyle böyle böyle, biraz biraz konuşursam, ııı, o şeyi de kırabilirim, dediğin gibi, hani, bu, ııı, işte, çok konuşmak istemiyor bizimle, eee, imajını yavaş yavaş kırabilirim, dediğin gibi. Böylece yani, hani, çünkü gerçekten inanılmaz böyle şey oluyor ya, sıkılıyorum, orada tek başıma yemek yiyorum, yani tamam, hani, 15 kişilik bir masa ama ben orada tek başıma yemek yiyorum gibi oluyor. Bir de yani bence şey de, eee, şey diye de düşünüyor olabilirler, yani asosyal diye de düşünüyor olabilirler bilemiyorum. Bunu kırmak için böyle davranabilirim. Peki, başka ne yapabilirim sence? Hani, bir şey geliyor mu aklına?
Elbette. Hı hı. Olabilir. Hı hı. Hı hı. Tamam, çok güzel. Evet. Evet. Evet. Hı hı, tabii ki. Aslında bu söylediğin her şey, ııı, böyle küçük küçük atabileceğin gayet güzel adımlar ve eminim e, karşı taraftan da bir adım geleceği için böyle sandığından çok daha kolay olacağını düşünüyorum zamanla buna alışacağını. Eee, onun dışında şunları yapabilirsin: Mesela, o zihinsel tuzaklara girmemeyi, eee, böyle biraz daha farkında olarak e, kendini koruyabilirsin. Hani, mesela sırf, ııı, yalnız hissediyorsun diye o masada yalnız olduğun anlamına gelmiyor. Bazen gerçekten sadece öyle hissediyorsun veya bazen mesela öyle hisler geldiğinde, hani, bunu biraz daha somutlaştırıp düşünebilirsin. Aslında o insanlar gayet senin orada olmanı istiyor. Belki de o yüzden, hani, gelmemeni, ııı, farklı karşılıyorlardı. Böyle şeyler biraz daha, eee, istenmiş veya, işte, dışlanmamış olduğunu hissettirebilir. Iıı, ayrıca, hani, kendine baktığında daha samimi ve daha gerçek bir, eee, his veya gerçek bir temas istiyorsun dedin. Eee, yani anladığım kadarıyla öyle bir, eee, arkadaşlık. O yüzden mesela o yakın olduğun 2 kişinin, ııı, vaktine birazcık daha yatırım yapabilirsin veya, işte, ııı, yalnız hissettiğin zaman aslında onlara daha yakın olup onlarla daha çok aktivite yapıp, ııı, yavaş yavaş, eee, öyle, eee, kendini gösterebilirsin ve diğer insanlar da bunu görecektir eminim.
Umarım. Hı hı. Hıı. Hı hı. Evet. Evet evet. Hı hı. Evet. Evet, evet, çok doğru söylüyorsun. Bir de zaten, hani, kendimi bu şekilde kabul etmem lazım. Hani, çok girişken bir insan değilim demek ki ama ben de kendimce, hani, bir tarz belirleyip böyle çok yakın, hani, daha yakın bulduğum insanlarla küçük böyle yavaş yavaş, aaa, ad adım atarak yani belki de benden adımı bekliyorlar, <giggles> ben adım atarak aslında böyle yavaş yavaş bir iletişim sağlayabilirim. Çok teşekkür ederim beni dinlediğin için, eee, ve verdiğin tavsiyeler için.
Hıı. Kesinlikle. Aynen öyle. Rica ederim her zaman ne demek.